'Di ba? Pero ano, may tanong ako, sa'yo. Meron ka bang mga pagkakataon na, um, sa tingin mo na, ah, pwede gawin o kaya may mga bagay ba na pwedeng pang gawin para mas mahikayat yung mga kabataan na maging, um, aktibo sa pagbabago ng lipunan o kahit na lang sa paggamit din ng social media? Kasi yun din talaga yung ano ngayon, eh.
Tama po. Oho. Ako sa tingin ko, yung dapat gawin, eh, ay siguro, eh, la ah, parang i i isasama siya sa edukasyon ng ng kabataan, yung usaping panlipunan talaga, oo, yung mga current event, oo.
Mm. Ah, tama. Oo, wala dapat may ganun na subject ngayon 'no. Mm, oo nga iba na nga.
Mga social issues, may ganun. So, para mas mapalawak pa talaga yung mga kaalaman nila at siyempre at the early age, eh, mas nagiging mulat sila sa mga, ah, kung ano man yung mga nangyayari, 'no, ngayon sa ating bansa, 'di ba?
Mm, mm. Mm. Oo. Sang-ayon ako diyan, mm. Parang dapat nga meron ganun na isang subject sa school o kahit topic, isang subject na may magtuturo ng topic na gano'n, 'di ba, na parang kung kailan ka dapat, ah, magsalita o makinig lang, yung wag mag-post post ng gan'yan yun. Yan nako, maraming salamat sa mga naibahagi mo madami akong natutunan sa'yo.
Oo. Kaya nga. Tama, tama oo. Oh, yun. Yes. <chuckles> Ako din salamat din sa iyo at
Mm, hanggang sa muli.
Um Oo, ha magandang umaga at paalam.